<chuckles> Tranquillo.
Allora, c'è una scena in cui allora q c'è un episodio o comunque un periodo della serie, in cui il perso un personaggio more Uhm, questo personaggio abbastanza importante, è un po' un personaggio secondario, ma devi sapere che in questa serie un sacco di personaggi, uhm, secondari muoiono, <chuckles> okay, uhm, un personaggio secondario muore, uhm, per causa <chuckles> sì, esattamente, per causa indiretta però delle de de delle protagoniste principali, quindi non sono stati loro ad ucciderlo. Uhm, credo sia a il poliziotto, comunque il detective, una cosa del genere, e
Okay, un personaggio importante? Okay. Che a un certo punto non ci fai più caso. Okay. Sempre, sono sempre i primi a morire.
Sì, esattamen ehm, e lo stalker manda un messaggio alle al pr al ai personaggi principali che sono in macchina dicendo di controllare il bagagliaio. Loro
Ah-ah. Okay, quindi li avvisa.
si guardano e dicono: "Oddio, abbiamo il cadavere di questo in macchina e quindi vogliono incolparci, adesso ci incolpano tutti," aprono il guadagn il il, mhmm, ehm, il cofano della macchina, il bagagliaio della macchina e trovano un maiale morto con una mela in ma un bocca. Quindi una sorta di, come posso dire, prendere in giro delle protagoniste, come della serie: "Pens pensavate veramente che io potessi mettere il cadavere?"
Mh-mh. Okay. Un maiale? Cioè, gli fa credere una cosa e poi in realtà, ehm, le sta ingannando.
Sì, sì, sì, gioca proprio, gioca con questo con questi personaggi, ma poi
Ma molto spesso sono sadici i personaggi di questo tipo nelle serie TV.
Ah-ah! Sì, sì, questa è una persona particolarmente sadica, ehm, tipo ad esempio, una cosa bella, ecco, che mi piace di questa serie TV è che molto spesso alla fine di dell'an nell'arco narrativo che tu ti stanno raccontando, ad esempio, ehm, l'episodio finisce nelle ragazze che si stanno prendendo la pizza insieme. Ecco, finisce quell'episodio, schermo nero, e poi si vede in un'altra parte, si vedono le mani dello stalker che ad esempio preparano, ehm, un qualcosa, quindi ad esempio preparano una scatolina con un cupcake con
Mh-mh. Okay, vai, dimmi. Okay. Mi fanno intuire un qualcosa.

E ti volevo chiedere, uhm, a che tipo di, uhm, spettatore, a che tipo di persona consiglieresti, uhm, una serie TV del genere? Uhm, cioè, dai qualche avvertimento, magari dici: "No, può essere un po' lenta però ti prende"; oppure dici: "No, uhm, è un po' cruenta". Non lo so, a chi lo consiglieresti?
Ah. Mh. Non è cruenta. Potrei dire, a questa persona: "Se ti piacciono le cose un po' vedo non vedo, le cose un po' sai, uhm, una sorta di paranoia e ansia continua, su determinate cose, ecco è la serie perfetta". Quindi il il guardare un pers
Okay. Mh-mh. Okay. Quindi deve essere qualcuno che apprezza quello quello stile un po' <chuckles>
Ah-ah. Sì. Sì, sì, sì, il guardare un personaggio e dire forse è lu esatto, <chuckles> forse è lui, o forse è quell'altro, è questa cosa, quindi u una di quelle per ecco, se è una persona che fa teorie, su qualunque cosa che vede, è la serie perfetta, perché il 99 % delle persone, non hanno capito chi era A fino all'ultimo episodio della serie. Quindi
ansiolitico. Okay. Okay. Ah quindi, i direi che la serie è riuscita bene, perché penso fosse quello lo scopo.
è riuscita benissimo, è riuscita benissimo, perché poi anche le ragazze stesse, nella serie, loro continuano a cambiare la loro opinione su chi è A. Quindi u nella prima stagione pensano che sia una persona, poi quella persona magari muore, per colpa di A. E quindi loro dicono: "Ah, bene, allora non era lui." Esatto. E quindi, uhm, capito? C'è questo continuo spostare il focus s da una persona all'altra, che ti porta fino alla settima stagione con un continuo: "Mamma mia, chi è, chi è, voglio scoprirlo!" E fino alla l'ultimo episodio, tu uhm, cioè rimani comunque colpito perché non l'avresti mai detto.
E certo. Mh-mh. Dice: "No! No automaticamente non può essere quello, decisamente". S Quindi diciamo non è una serie adatta a quelle persone che, vogliono guardare qualcosa passivamente, ehm, uhm, o magari mentre fanno altre cose oppure, uhm, vogliono semplicemente svuotare la mente, perché in questo caso non la svuoti, anzi la riempi di altri pensieri.
No. No! No, no, no, no, no, no. La riempi tantissimo, c'era una mia amica che per guardarsi questa serie, si è fatta un diario con, ehm, proprio cioè le teorie che aveva e l l l l'albero della famiglia, perché tipo lì sono tutti intrecciati, quindi devi capire chi è uno, chi è l'altro. È un po' un po' esagerato.
Oddio! <chuckles> Quindi era riuscita a non avere spoiler?
Cosa?
Era riuscita a evitare gli spoiler?
Ah, sì. Sì, sì, sì, sì, perché aveva cancellato TikTok. Lei se lo era guardato però, durante il periodo in cui stava uscendo quella serie, quindi, ehm, capisci
<chuckles> Ah. Okay. Okay. E quando è uscita? Non ricordo. Verso che periodo?
Uhm, forse un 10, 12 anni fa, quindi parliamo di una serie già un po' vecchiotta, ecco. Però è finita anche di recente.
Okay. Okay.